So, parang ano din siya 'to talagang nagiging daan din sa mga iba pa nating mga pangarap sa buhay. Ah, inspiring po talaga yun. Ayun. So, parang
Mm, mm. Hmm, tama. Ah, so ayun makokonekta ko siya 'no, makokonekta ko siguro siya sa ano, mental health na rin 'no, 'no? Um, nakakatulong talaga yun kasi ayan, um, self-esteem unang-una sa lahat. So, tumaas yung kumpiyansa ko sa sarili simula nung nakita ko yung changes.
Oo. Mm. Oo. Mm.
Mm. So, ayun yung, ah, nakikita ko talaga. So, um, ayun, kalusugan din yung mental health kumbaga, di ba? So, organ pa rin yung brain kung iisipin mo, di ba?
So, ayun 'no, parang Oo, tama, di ba? Mm. So, parang yung kalusugan talaga hindi po talaga kumbaga, yun nga, di lang talaga puro pisikal na katawan 'no, nandiyan din yung mental health, yung puso at isipan. Na parang ayun, maging disiplin maging disiplinado lang talaga kasi, ah, kung tunay na ayun nga, may pakialam tayo at masasakit sa sarili parang paunti-unti basta tuloy-tuloy. Yung kagaya po nung sabi niyo parang mga small things talaga yung mag kumbaga, magdadala ng malalaking resulta 'no.
Mm. Mm, mm. Tama. Mm. Mm. Tama, tama. So ayun 'no, ah, maraming salamat sa ano, sa pakikipag-usap sa akin 'no, nag-enjoy ako sa ating usapan.
Ayan. Maraming salamat din po. Oo. Ang dami ko din po talagang <chuckles> natutunan sa inyo coach. Ayan, thank you, thank you. <laughs> Ingat po kayo palagi, magandang umaga ulit.
Mm.